حلو أوي.
فبالتالي خلاص أنت هتكون هتقسِّم بقى كده آآ إن كل شهر هتطلَّع مبلغ مُعيّن فرضًا يعني. فده طبعًا بيكون بالنسبة لك أفضل لإنّه مش هيتضاف عليك غرامة مش هيتضاف مش هيتضاف عليك فايدة. الكلام ده ك كُلّه أأي فب ده هيكون فكرة، أنت فكّرت فيها قبل كده الموضوع ده؟
آه. هايل. لأ خالص، أنا مُنبَهر أوي بفكرة زي دي، أنا ما جاتش في بالي خالص ولا حد قال لي عليها قبل كده، يعني أنا غرقان في التفكير، في الديون والحاجات دي، ما أعرفش إن في حَسَن قَرْض حَسَن كده ممكن إن أنا أستخدمه وإن هو ممكن ما يبقاش فيه فايدة يعني. لأ، أنا يعني هاسأل عليه على طول، وإن لو كده يعني هاستخدمه فورًا، يعني أنا مش عارف أقول لِك إيه بصراحة، الفكرة حلوة أوي.
بالضبط. آه، ي آه، هيكون آه، لأ، هي الصراحة فكرة ممتازة اف فت ولو ما لقيتهاش مثلًا في بَنْك ممكن تسأل آآ ن ناس صُحَابَك ممكن بي هُم بيعملوا القَرْض الحَسَن بيجّمعوا مع بعض مثلًا، مبلغ اللي أنت عايز تسِدّه ووقتها القَرْض الحَسَن هيكون ليهم كُلّهم. يعني أنت ب هتسدِّد ليهم بس من من غير فوايد، من غير من غير أي غرامات، من غير أي حاجة. فبالتالي الموضوع هيكون أهوَن عليك شوية نَفْسيًا حتّى إن أنت مش مضطر أو إن البَنْك بقى ممكن يشِد عليك أو إن هو يجبرك إن أنت لازم تدفع في نَفْس الوقت ده. لأ، أنت بس على الأقل تخلَّص نفَسْك من أكبر دَيْن عندك، ده هيقلِّل من عليك على فكرة التوتُّر بشكل كبير جدًا. آآ هَتحسّ بعد كده، إن أنت عارف تتعايش بشكل طبيعي، هتقسِّم بقى مُدَّخراتَك اللي هتيجي أو دخْلَك الشهري هتعرف تقسّمه. ممكن بقى تحُطّ المبلغ ده في الحساب المصري، آآ تشيل شوية على جنب، تحوِّش شوية، تصرِف على البيت على قدر الإمكان وزي ما أنت قُلت إن أنت يعني "بتحاول إن أنت تشدّ شوية في الشُغل" أو إن أنت "تبذِل مجهود ز ز زيادة" بحيث إن ال الفلوس أو الدخْل آآ ي يعني يساعِدوك شوية، في الأزمة دي. بس كُون إن أنت ابتديت تمشي على الخطوات دي دي صدّقني هتحسِّسك نَفْسيًا على الأقل إن أنت مش م مش مضغوط، مش مش مش وراك حاجة آآ لازم تعملها بُكرة، لأ، إن أنت عندَك وقت، فبالتالي تعرف تفكَّر كويس، تعرف ت تقسِّم دخْلَك الشهري وإن أنت إيه، يعني تعرف ت تعيش ب بشكل طبيعي. فحاول إن إن أنت الفق الفترة اللي جاية دي تدوَّر على حد ممكن يس يسلِّفَك القَرْض الحَسَن ده، آآ وهو اسمه قَرْض حَسَن عشان ما هوَ فيهوش فوايد، يعني اللي هو بحيث إن م ما تتغرّمش زيادة يعني، فاهمني، بس. وتعمل آآ لنَفْسك ميزانية شهرية تعرف تتعايش فيها بشكل بسيط، تسدِّد منها الدَيْن بتاع الحساب المصري وإن شاء الله بجد، الدنيا هتضبُط معاك يعني بقدر الإمكان. حاول إن أنت تبدأ في الموضوع ده.
فعلًا. أي أنا مش عارف، أقول لِك إيه بصراحة، يعني أنا كنت قلقان جدًا، بس دلوقتي اتطمِنت كتير إن هاقدر أسيطر على الموضوع ده من خلال الحاجات اللي أنتِ قُلتيها، يعني أنا بصراحة باشكُرِك جدًا، ولو وِقِفت معايا حاجة، أكيد بارجع لِك على طول.
أكيد، ل أنا دايمًا في خِدمِتَك، مٌتشكِّرة جدًا.

آه بُصّي، أنا هاقول لِك حاجة، أنا الموضوع كان ماشي معايا بشكل يُعتبر كويس لغاية لمّا يعني عَمَلت رحلة أنا واصحابي سافرنا فيها تركيا، وكانت المصاريف بالبطاقة اللي هي الدولارية دي هناك يعني، قعدت بقى أصرِف منها أصرِف، أصرِف لغاية لمّا الموضوع زاد أوي، ويعني ودي بقى أنا كنت عاملها أصلًا يعني ما أعرَفش أنا كنت عامل حساب بالدولار، يعني كنت شغال freelance وبييجي لي فلوس بالدولار وكده، فعملتها فلقيت البنك بيعرِض عليَّ حاجة زي كده فاتدبّست فيها تدبيسة بقى، أنا ومسافر بقى أعزمهم وأعمل، وفرحان بقى إن الفلوس ما فيش ف آه، ما فيش فلوس كاش بقى باصرِفها وحاسس إن دي فلوس ما أعرفش حسيتها فلوس افتراضية والّا إيه، فقعدت أصرِف، أصرِف لغاية لمّا رِجِعت لقيت كمية رسايل، طبعًا الرسايل ما كانتش بتيجي لي أنا وهناك عشان الخط بتاعي ما كانش شغال، كُلّ الرسايل جات أول ما وصِلت مَصر، آآ كمية مصاريف رهيبة أنا ما كنتش متخيّل
اهم. آه، أوكي. أوكي. امم. آه بقى إمم. <clears throat> إمم. م آه الرسايل اللي أن اللي أنت دفعتها، ال إمم، إمم.
آه. اللي أنا صرَفته هناك، ما كنتش متوقع أبدًا إن أنا صَرَفت كُلّ ده لغاية لمّا اتصدمت إن أنا عليَّ المبلغ ده كلّه، البطاقات المصري كنت باتعامل معاها يعني إن أنا باسِدّ شوية وب بترجع الدَّين تاني، لكن الموضوع كده فَتَح مني أوي، فمش عارف أعمل إيه في كُلّ ده يعني هنا وهنا. ف الموضوع بقى صعب.
إمم. طبعًا. طبعًا لا، لأ، طبعًا حقَّك آه، آه أكيد الموضوع مش سهل، وأكيد عامل لك ضغط نفْسي شديد. إن أنت عايز تحل المشكلة دي في أسرع وقت عشان ما يتراكمش عليك أي حاجة زيادة، أو إن أنت على الأقل تسدِّد يعني مبلغ ك كحد أدنى يعني لل للدَّين اللي موجود في البطاقات. طيب قُل لي يعني هل البنك آآ، يعني اتكلمت معاه بقى في إن أنت ممكن مثلًا تأخَّر ميعاد الدَّين أو إن أنت تشوف حَلّ، إن أنت مثلًا تقسَّط ال الدَّين ده والَّا والَّا الموضوع لأ لازم يتسَدّ كُلّه مرّه واحدة، سواء بقى في البطا البطاقتين أو ال3 اللي أنت قُلت لي عليهم، أنا قصدي إ في الحساب الدولاري ول أو الحساب المصري، يعني الاتنين؟
آه.